Ты знаешь, ему было так жарко, что он совершенно никак не реагировал. Но было не очень комфортно, конечно, потому что мало ли что ему в голову взбредет.
Он же такой, выглядит большим. Как вот он выглядит? Он же это, очень большим. У него же еще, по-моему, рога, да, огромные?
Очень большим. Да. А с ог с огромными рогами, конечно, да. И, а, когда он, м, запросто может встать, да, пойти там развалять твою лодку. Вот. И, э, ничего ты не сможешь сделать. Но и в этот момент ты тоже понимаешь, что вот и такое может быть, да, и это то то от тебя ничего совершенно не зависит.
<chuckles> Слушай, ну это даже такой пример, наверно, да? Э-э, лежит лось, отдыхает. И и тебе, значит, тоже надо. <chuckles>
Да, ты знаешь. <laughs> Да, можно еще, кстати, в лодку взять какие-нибудь напиточки такие расслабляющие легкие. <laughs> Типа зельцер какой-нибудь, и и вот вообще хорошо отдыхать, потому что, э-э, ну куда что еще делать, да? Вот плывешь себе
А ты плывешь одна? Или у тебя есть прям какая-то компания, с кем вы это вместе делаете?
Да, ты знаешь, у нас была компания такая, мы в основном 3-4 человека в лодке разбиваемся. И, а-а, да, главное, чтобы недалеко не уплыл бар, <chuckles> ну, как мы так называем, кулер, в котором пиво там и напиточки всякие разные. Потому что, а, бывает такое, что, как это да, <laughs> бывает такое, что кто-то там реш решает подгребти, забывает, уплывает, а это наш бар. В общем, и, э-э, не очень приятно, когда бар с бутербродами и напиточками уплывает.
<laughs> Веселое название. <laughs> А, ну то есть там ещё и еда при этом <chuckles> в этой лодочке находится.
Да, да, ну, да, то есть бывает, в одной лодке кулер с едой, во 2 кулер, значит, с напиточками там, с пивом, и и главное, чтобы эти лодки где-то <tsk> далеко друг от друга не уплывали. <chuckles>
Как интересно! <laughs>
Да, еще можно, допустим, бывают такие истории, когда, э-э, вот, э, мм, пороги встречаются, да, и, э, лодка может перевернуться. А, и ты ниче не можешь сделать, потому что течение такое сильное, вот тебя заворачивает за угол. А?
А как это? А а а как вы к этому готовитесь? Как вот как ты к этому готовишься? Ну знаешь, что будет порог, есть такой риск.
Э, ы

Ну, да, да. То есть у меня, ну, друзья там спали, ну, они меня пустили в свой трейлер, и они спали внизу, на пе там, а, а у меня была 2 полка. И, а-а, очень слышно, когда трейлер качается, вот, э, и вот я чувствую все вибрации, да. И я не могла понять, что происходит, потому что, э-э, ночью кто-то качал этот трейлер, то ли лось, то ли медведь. Вот. Т да.
Ой. <gasps> . Ой-ой-ой. Ой-ой. <chuckles> Звучит, э-э, устрашающе. <chuckles>
Да, и я и я, короче, бужу свою там подружку и говорю: "Слушай, Наташа". Говорю: "Нат, ты смотри, кто-то качает наш трейлер, что происходит?" Она такая села, долго думала- ну, я её разбудила. <tsk> Т говорит: "Ты знаешь, это, наверное, мышка". И легла спать. <chuckles>
Мышка? <chuckles> А разве а а не мог это быть ветер, например, что те показалось, что, а, кто-то раскачивает или его невозможно раскачать?
Я подумала: "Ничего себе, мышь". Ты знаешь, это был точно не ветер, потому что в окнах не свистело, во-первых. Во-вторых, э, ш чувствовалось, что кто-то вот знаешь, как трётся вот об трейлер, вот ч прям чем-то там.
О-о, ну даже так. Слушай, а тебя не испугала эта ситуация? <chuckles> Как ты вот себя почувствовала?
Э-э, ну ну ты знаешь, как-то <tsk> не не неприятненько было. Ну, мы мы утром искали какие-то следы и не могли понять всё-таки. Если бы это был какой-то лось, да, были бы видно следы <tsk> от копыт. Эм, медведь тоже бы, наверно, оставил следы. То есть, ну, вот очень как-то необычно это всё было. И
Мгм. Но тем не менее тебя вот эта ситуация, она не остановила тебя, и ты до сих пор ездишь н на природу, проводишь там время?
Э-э. Не, не остановила. Не, не, я даже, ну, мы и по грибы ходим с баллончиком от медведя. То есть, в принципе, нормально. <chuckles>
То есть настолько вас тянет на природу, что ничего не останавливает. Слушай, а я вот щас часто, мм, а-а, в соцсетях вот, э-э, ви ну, в соцсетях вот люди выкладывают, видно какие-то красивые вот виды природы. А ты что-то снимаешь, когда ты на природе находишься? Что-то выкладываешь в социальные сети?
Да. Ты знаешь, я снимаю, но в последнее время ничего как-то особо не выкладываю, у меня какой-то другой в изменилось
Как ты вообще к этому относишься, что вот люди приезжают на природу, а, и бегают всё время с видеокамер с телефоном, снимают?